Oye, fíjate que últimamente, he estado teniendo como un poco de tema al mantener la motivación, sobre todo me, eh, me sucede cuando, digamos, el progreso no es tanto, o o realmente no llego a detectarlo tanto. Em, y y bueno, para darte un poquito más de contexto, yo, por ejemplo, soy, eh, diseñador digital. Entonces, ha hay ocasiones en las que ciertos tipos de trabajos, sobre todo animaciones o campañas de marketing, que es lo que más llega a tomar un poco de tiempo, am, y y como actividades como repetitivas y este tipo de cosas, am, me suele pasar que, justo, como el el progreso no es tan marcado, porque, al final, son son proyectos de un mes, dos meses, ah me me suele generar esta esta parte en la que no me siento tan motivado de continuar. Incluso ya poniéndome como frente a mi computadora para empezar a a trabajar es como de: "ah". me siento como muy poco motivado y prefiero hacer otras cosas, o busco hasta siendo honesto, eh, creo que, de forma inconsciente, busco como hasta pretextos de: "Ah, pues, tengo que hacer X cosa en la casa". Y y prefiero como 1000 veces irme por o por otro lado, hacer alguna otra actividad. Eh, porque, precisamente, eso, o sea, trabajo 2, 3 días y no veo un progreso, y y, pues, esto me desmotiva, ¿sabes? Me como que me aleja un poquito de esa parte creativa del proyecto, que es al final lo que me gusta, y, pues, sí me está pasando más últimamente con con unos últimos proyectos que que toman bastante tiempo. Entonces, no sé si tú tengas, quizá, alguna perspectiva, algún consejo.
Okey. Ujú. Okey. Okey. Okey. Okey. Y, claro. Ay, claro. Eh, primero que nada, eh, pues, me gustaría decirte que lamento esta situación por la que te encuentras. A veces, eh, considero que suele ser muy abrumadora. Pero espero que en esta conversación encontremos algún par de sugerencias, eh, que te ayuden un poquito a a enfocarte un poquito más. Solamente me gustaría hacer un par de preguntas para tener un poco más, eh, de contexto.
Gracias. Claro. Sí, por supuesto.
Eh, ¿se trata como de algún tipo de proyecto en específico, en el que ya llevas como que, trabajando mucho tiempo o o cómo es?
Sí, mi mira, lo que me ha sucedido últimamente es que, mm, cuando yo empecé a a poner como que este negocio, ¿no? De del diseño digital, ah, me quedé mucho varios tipos de trabajo, tanto trabajos que se terminaban justo en 1 día, eh, pues sí, que a lo mejor completo, ¿no?, va varias horas, pero pero, vaya, eran como un poco más rápidos. Pero últimamente, eh, a partir de que hice una animación, me empezaron a caer más trabajos así, porque los clientes, pues, les llegó a gustar. Entonces, me empezaron a recomendar, me empezaron a buscar como justo para este tipo de de proyectos que sí toman, pues, bastante tiempo, ¿no? Como te decía, aproximadamente 1 o 2 meses, ah, y también me empezó a caer mucho trabajo de algunas empresas que me pedían como hacer flyers y ese tipo de cosas para sus empleados, o incluso, eh, para publicidad en en, eh, pues sí, como que esta presencia online. Y, pues, la verdad es que estos son los que me llevan un poco más de tiempo, y aquí es en donde el progreso se puede ver como que un poco más lento, ah, y de eso tiene aproximadamente unos 3 meses, y y pues al inicio todo bien, ¿no? Al inicio, como todo que te genere emoción, pero ya conforme ha pasado el tiempo, eh, o conforme incluso pasa el tiempo de cada proyecto en lo individual, pues sí me llega como a generar esta parte de de falta de motivación.
Okey. Okey. Ajá, entiendo. Ah, okey. Ya. Okey, entiendo. Entonces, más que nada, te refieres a como que precisamente tienes tanto trabajo. Hay unos que se tardan más y se tardan menos. Hay obviamente, hay unos que, pues, requieren mayor, eh, pues, atención y tiempo, dificultad, eh, este tipo son los de trabajos son como que los que te cuesta mantener la motivación, porque sientes que vas avanzando muy lento, ah, ¿es así?
Sí. Sí, sí, sí, totalmente. Creo que estos proyectos largos, pues sí, hacen que ese sentido de progreso no sea tan marcado.
Ah. Ok, entiendo. Oye y cuando normalmente te encuentras en esta situación, em, ¿qué suele darte como que energía o ganas para seguir? O sea, no sé, quizá te motive el pago o ya de plano terminarlo o o sea, no sé, quizá escuchar música mientras trabajas, ¿qué qué suele como que motivarte un poquito, eh, en tu rutina o o en tus procesos de trabajo?
Ah, pues creo que pensar en el trabajo final. Al final, mira, cuando me asignan un un proyecto po tomando, por ejemplo el tema de las animaciones, ¿no?, em, normalmente como que visualizo en cuanto se presenta el proyecto, normalmente visualizo, pues, esta lluvia de ideas, ¿no? De de: "Ah, podría hacer esto, podría como que darle varios toques aquí". O o, no sé, hacer como que esa esa prospección de cómo podría llegar a a a a aportar esta creatividad hacia los hacia los proyectos. Entonces, eso generalmente es lo que me motiva a a continuar, porque al final pienso en ese producto final. Eh, pero digamos, después de 2 3 días de estar haciendo, pues, básicamente esta animación como en los detalles más más que nada, donde realmente no entra tanto la creatividad, sino un proceso un poco más técnico, ah, es ahí en donde me empieza a a faltar la motivación. Entonces, justo para continuar, pese a que pase eso, pues trato de concentrarme mucho en en cómo va a quedar, ¿no? En en que voy a entregar un producto con el que me siento cómodo, con el que me siento como, pues bastante creativo, ah, y eso es lo normalmente lo que me ayuda a a, pues, superar, digamos, esta esta racha de: "No quiero trabajarlo ahorita". Eh, entonces, como que pienso en este en este producto final y es como de: "Bueno, va. Vamos a avanzarle para para ir acercándome un poco más a eso". Pero sí hay veces que, pues, evidentemente me falla y y aún así, aunque piense en ese producto final, es como de: "Ah, mejor hago otra cosa", ¿no?
Ajá. Okey. Okey. Ujú. Okey. Ah, okey, okey, entiendo, entiendo perfecto, creo que, eh, con este contexto creo que puedo darte un par de, de sugerencias que, quizá, puedan ayudarte. Quizá, eh, no sé, quizá podrás como que ir reajustando un poquito tus metas y celebrando logros pequeños, ¿no? Quizá podrías, no sé, si tienes muchos trabajos, eh, de los cuales cada uno lleva como que su tiempo, y en cada uno te ves un poquito o te sientes un poquito estancado. Quizá podrías como que a ver, voy a hacer antes de empezar, si ya sabes que, pues, suele pasarte esto, hacer, ¿no?, como quizá un una lista ¿no?, de pendientes para que ese, eh, pues, proyecto o trabajo termine, ¿no? Entonces, quizá podrías ir como que poco a poco, de que a ver, ya, eh, ya hice, pues, eh, lo primero, ¿no? El el prim la primera parte del diseño, eh, o ya le puse color, o no sé, como que ir poco a poco. Y, quizá, eso como que te va, em, pues, motivando de que tú literalmente veas una lista, y veas un varios puntos que ya están palomeados, y que, pues, sientas que ya estás más cerca de llegar a la meta, ¿no? Y que quizás si en alguno te pues, ya no encuentras motivación, como que dices: "Ay ya, este ya me cansó tantito", pues, quizá, por 1 o 2 días no lo trabajas y te pasas a otro. Entonces, a ver aquí, y le empiezas a echar como que a volar tu imaginación y la creatividad en en ese aspecto. Um, quizá como que probar cambios en la rutina o métodos distintos, no sé, como que, si tienes alguna hora, eh, en la que te sientas más productivo, que tu creatividad está como que a full, eh, aprovechar ese momento aunque sea un poco eh, pues menos que quizá todo el día, pero quizá que eh, sean 2 horas, pero que de esas 2 horas las aproveches al full y seas muy productivo, y después te tomes una pausa, eh, quizá, eh, eso podría ayudarte un poco, no sé, qué pienses.
Ujú. Ujú. Sí, totalmente. Creo que sobre todo algo que que dijiste, que me gustó bastante y que creo que sí necesito como, pues, quizá, eh, plantearme, el el el buscar implementar algo así, es justo el tema del reajuste de metas. Eh, s yo yo creo que, si al final me concentro como, justo, en mejorar ciertos objetivos, el el hecho de ver como principal objetivo el producto terminado, quizá, también es algo de lo que me está llegando a generar esta frustración, ¿no? Porque, pues, al final, tardo mucho para llegar a ese último, eh, producto final. Y, quizás, si establezco como metas más pequeñas, logros más pequeños, pues, seguramente, me voy a sentir un poco más motivado o motivado de una forma más constante pese a que sea, pues, digamos, una una motivación no tan grande, ¿no?, como que el como la principal. Pero, evidentemente, creo que sí me ayudaría a a tener un un poco más de gusto, ¿no? De superar hasta, incluso, las cosas que, a lo mejor, no se me hacen tan divertidas de trabajar. Ah, pero vaya, si si llego a reenfocarlo, como que también es una meta, y y al final logro superarla. Pues, creo que sí sería de muchísima ayuda, justo, tener alguna lista, algo que que me haga sentir ese progreso, no solamente hasta el resultado final, sino, pues, de una forma un poco más constante, con con pequeñas metas más, mm, bueno, que vaya a que que sienta que vaya a lograr, pues, no sé, en 1 o 2 días. Eh, creo que, quizás, sí, solamente, me está faltando como un un poco de tema de perspectiva, que creo que, eh, pues este consejo que me das, me ayudaría a suplir bastante.
Sí, claro. Sí, claro, y creo que, justamente, ese es un punto clave. Eh, como este reajuste de perspectiva, que quizá incluso podrías, no sé, eh, pues, investigar, quizá, algún tro otro tipo de técnicas en diseño digital, en las cuales no no domines o o no sepas del todo. Y, pues, digo, la tecnología va avanzando constantemente y, quizá, este, em, te pueda servir esto de aprender un poco más, de que tu experiencia va creciendo, de que puedes, pues, ir haciendo cosas que, quizá, antes no podías, eh, quizá, eso te ayude, ¿no? Y replantearte, ¿no?, pues, siempre re el el recordar tus motivos, por los cuales estás, pues, trabajando en ello, estás haciendo lo que te gusta, y, quizá, eso ayude, ¿no? Como el enfocarse en tus hábitos que te van aportando, y no solo en los resultados, ¿no?, algo tan es, quizá, banal como el el dinero. Eh, no sé, considero que que eso, quizá podría ayudarte. Y yo confío en que lo vas a hacer increíble.
Sí. Ujú. Mm, muchas gracias. Sí, totalmente. Creo que también algo algo que acabas de decir también me hizo mucho sentido, que sería como que el aprender nuevas técnicas. Creo que también me estan te me he esta me he estancado en en mi propio estilo y y eso, entonces, supongo que sí igual empieza a aprender algo más, alguna forma distinta de hacer las cosas o algo así, me va como a nutrir esta parte de incluso hasta tema creativo de de poder, no sé, ya aprendí una nueva técnica, pues, ¿cómo la puedo implementar? ¿Cómo nuevos trabajos? O aportarle más. Entonces, sí, justo esto me hace me hace muchísimo, muchísimo sentido, y creo que en general sí me motivaría bastante para poder trabajar, pues, día con día y no verlo como tan pesado, ¿no? Hasta esperar hasta 2 meses para un resultado final. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias. La verdad es que sí me está ayudando bastante esta plática. Eh, me dice una perspectiva que no no había tenido y y creo que sí es muy importante y algo que voy a implementar, pues a partir de ahorita.
Ujú. Claro. Andale, sí. Claro. Sí, claro. No, al contrario, gracias a ti por, pues, por compartirlo, por dialogarlo. Y claro, sí la solamente es cuestión de que te enfoques un poquito, recuerdes de lo que eres capaz y de lo que sabes hacer, así que yo confío plenamente en ti y lo vas a hacer increíble. Y aquí voy a estar para cuando lo necesites.
Muchas gracias.